Wah, kebetulan sekali akhir-akhir ini, minggu-minggu akhir-akhir ini tuh aku sering banget, mmm, renang gitu ya, berenang. Karena juga hawanya sekarang panas banget ya, hari-hari ini, enggak tahu. Jadi s biasanya aku kan untuk sore hari itu mensiasatin jalan kaki Kak, jalan kaki selama setengah jam, 45 menit buat olahraga biar
Mhm. Apa tuh? Wah, iya lagi, bener. Mhm. Iya. Wah, itu juga bisa tuh, buat ngurangin sakit-sakit itu.
Betul, su sakit-sakit punggung, sakit-sakit gelanggang back pain tadi, bisa kan. Terus, sekarang aku kadang-kadang se seminggu 2 kali untuk berenang sih, karena cuacanya juga panas segini, jadi sekalian aja berenang gitu. Lumayan seger dapet, karena berenang kan semuanya gerak ya, tangan, kaki gitu kan, perut juga gerak gitu, jadi lumayan banget sih, buat tulang-tulang ini biar bergerak gitu, iya.
Mhm. Bener. Oh. Iya. Mhm. Oh, iya sih, bener. Oke deh. Nah terus, kalau boleh tahu nih, ini agak menyinggung sedikit nih. Kamu itu tipe yang kerjanya itu di kantor atau kerja remote nih, kalau boleh tahu?
Oke. Aku kerja remote sih, kebetulan Kak, di rumah, iya, jadi
Oh remote gitu ya, berarti jamnya lebih fleksibel berarti kan, kalau remote gitu? Nah
Betul, sangat-sangat fleksibel gitu, bisa kapan-kapan aja. Cuman, ya walaupun fleksibel, tetap ada jam kerjanya ya, gitu ya. Karena kita yang menentukan sendiri sebetulnya, cuman bisa aja kerjanya cuma sejam, 2 jam itu boleh, cuman, eee, pendapatannya kan pasti juga berkurang. Jadi, aku walaupun aku di rumah, aku menyamakan juga kayak kerjanya layaknya orang-orang dan teman-teman lah, jam jam 09.00 sampai jam 05.00 gitu.
Mhm. Itu harus dong. Betul. Mhm. Ah, iya. Oh, iya, kebayang-kebayang, usut mhm?

Wah, jujur aja sih. Kalau kerja duduk seharian itu memang waduh tantangan banget sih buat aku yah. Apalagi aku juga sih aku juga kerja itu juga duduk di depan laptop terus gitu, jadi mantengin layar. Memang aku banget gitu dan kadang tuh dari pagi tuh aku udah duduk ya, terus baru sadar gitu sudah, apa ya, kayak hectic banget dengan kerjaan tuh tiba-tiba sore gitu. Nah yang aku rasakan betul sampai lupa waktu iya, yang aku rasakan tuh badan semua pegal, pundaknya kaku, terus capeklah tiba-tiba gitu, kalau setelah ya setelah kerja. Itu yang aku rasakan kalau duduk terlalu lama gitu tuh kayak gitu-gitu dan per pernah aku dulu tuh mikir kala kalau seperti itu tuh biasa aja gitu. Cuma duduk, tapi lama-lama iya mulai kerasa banget ternyata duduk lama itu memang bikin badanku gampang capek sih, jujur.
Mhm. Iya kan. Oh, iya iya. Waduh sampai ini ya, lupa waktu ya karena duduk terus ya? Mhm. Mhm. Iya. Oh. Tapi tapi lama kelamaan gimana tuh? Aduh. Iya sih, emang sih. Kalau kamu tuh lebih kerasanya efeknya tuh kayak badannya enggak enakkah? Atau sering encok gitu-gitu sih? Kalau boleh tahu.
Iya. Iya sih. Jujur iya. Jadi badan tuh rasanya enggak enak tuh kayak di iya di belakang ini loh, di tulang belakang, apa namanya itu, jadi kayak
Oh iya iya. Kalau istilahnya mungkin low back pain gitu ya?
Nah, sakit banget rasanya. Terus, eee, jadi, apa namanya, tidak fokus sih menurutku kerjanya kalau lama-kelamaan ya. Awal-awal dulu itu memang enggak kerasa, setahun sa setahun
Oh. Iya iya. Kalau udah kebiasaan jadi kerasa banget ya sakit kaku gitu ya? Nah mhm.
Betul. Dulu itu memang aku, apa ya, kayak, eee, menentang gitulah, "Alah apa sih duduk doang tuh enggak enggak bikin kayak gitu." Setelah setahun, aduh berasa, baru berasa gitu, Kak. Iya enggak enak banget gitu.
Waduh, baru deh itu ya. <chuckles> Emang sih soalnya kan, apa ya, kalau awal-awal mungkin belum terlalu terasa karena ya belum separah itu gitu. Nah, sekarang kalau udah setahun, setahun lebih, gitu kan udah kerasa banget tuh. Nah, tapi kalau dari setahun yang udah berjalan ini nih, bahkan lebih mungkin ya, itu, eee, menyiasatinya terus gimana tuh sebelum memulai kerjanya? Biar enggak terlalu parah tuh sakit punggungnya.
Iya. Betul. <chuckles> Iya lagi. Mhm.